Sebenernya, pas waktu itu kebetulan karena mungkin, aku udah lumayan lama ya, Kak. Jadi, masih masih belum zamannya ada smartphone, ya, Kak. Jadi, pas waktu itu, aku bener-bener, eee, kayak, eee, ngasal aja, kayak iseng-iseng berhadiah aja, gitu. Kalau kalau dapet kalau dapet ya syukur heeh, kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu lah. Jadi kayak, kita tuh nggak riset, walaupun sebenarnya udah ada Google sih, pas waktu itu ya, Kak, ya. Jadi tapi tapi agak ribet, kita harus ke warnet dulu, gitu. <laughs> Dan
Oh. Oke, mmm. Oh, oke. Oh, iya iya. <chuckles> Eee, rezeki gitu ya, kalo kata orang ya, Kak? Mmm, oke. <chuckles> Oke oke, pada zaman itu ya, Kak? Mhm, kalau sekarang gimana, Kak? Eee <chuckles>
Heeh, bener banget, Kak. Jadi ya Gimana, Kak?
Kalau misalnya sekarang tuh, gimana? Misalnya lagi mau daki, mmm, udah ada perubahan kayak mau ngecek-ngecekin cuaca dulu nggak, sih? Seperti oh!
Oh, iya, Kak. Tentu, Kak. Jadi, eee, karena sekarang udah, apa namanya, udah teknologi udah semakin maju, eee, otomatis ya kita gunakan sebaik mungkin, gitu. Jadi, kalau misalnya emang kita mau berencana naik gunung, dan salah satu tujuannya adalah mau melihat bintang, ya sebisa mungkin kita juga pantau juga, cuacanya. Walaupun, sebenarnya kadang ramalan cuaca pun kadang, agak meleset-meleset dikit, ya. Tapi paling enggak, kita udah udah mencoba, gitu kan. Daripada enggak sama sekali, kayak dulu pas aku ke Lawu tuh kan, sama sekali kayak nekat aja, gitu. Mau di sana hujan, apa enggak ya udah, yang penting berangkat aja dulu. Nah, sekarang kan udah dibantu sama teknologi nih. Kita kayak bisa ngeramal gitu, eee, bukan, eee, bukan kita yang ngeramal sih, tapi udah ada yang, eee, ngeramal, tapi kita bisa ngelihat, gitu heeh, betul. Jadi tetep penting sih, Kak, menurutku untuk untuk, memantau cuaca dulu, itu penting, Kak.
Nah, betul. <chuckles> Betul betul. Mhm.? Betul. Kita yang menggunakan informasinya ya, Kak? Oke. Nah, terus, Kak Oh,